Capito? Invece invece no, niente. Vabbè.
Perché comunque un bagnetto al lago non è male.
Eh, mica male, hai capito?
Ah no, assolutamente. Ah vabbè. Vabbè. Niente, cosa facciamo con 'sti turisti? Ci tocca di tener
Mh-mh. Eh, va così insomma. Esa Eh, cosa possiamo farci? Vediamo, speriamo. Eh, dai, s Ah bene.
Ci tocca di tener anzi. Speriam che ce ne siano tanti, va bene grazie mille della della conversazio
Ma io ti ringrazio per questa conversazione, dai. Abbiamo qualc imparato qualcosa di diverso dal solito, molto interessante. Bene, buona giornata, scappo. Ti saluto, ci sentiamo eh. Ciao, ciao.
Sì, è vero. Ciao, a te, ciao ciao.